हाँ जी ज़रूर। अ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके छुट्टियाँ कितने दिनों के होंगी?
जी, बिल्कुल, अगर मैं दिन बताऊँ ना, तो जैसे मैंने आपको बताया 25 दिसंबर से हम लोग निकल रहे हैं। तो लगभग 24 के अ, रात में हम लोग निकल जाएँगे अपने घर से। और हम लोग फिर 1 तारीख को ही आएँगे शाम तक अपने घर। तो लगभग ये 5 से 6 दिन की होंगी छुट्टियाँ। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 बोला जाए तो 1 हफ्ता 1 सप्ताह की पूरी छुट्टियाँ होंगी। तो इन छुट्टियों में ना हम लोग कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने बोला जाए तो दूसरे शहर जाने का कहीं न कहीं प्लान कर रहे हैं और मैं जयपुर जाने का हम लोग सोच रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा मतलब डर लग रहा है कि कैसे मैं हर चीज़ इन सातों दिनों में घूम भी पाऊँ और हर चीज़ का अनुभव भी हो जाए। खाने-पीने से लेकर, घूमने से लेकर सब चीज़ मैं कैसे बेहतर ढंग से कर पाऊँ और तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे परेशानी हो रही है कि कैसे होगा, सब कैसे करूँगी, कैसे समय से मतलब सात दिन में तो मैं सब चीज़ घूम पाऊँगी या नहीं घूम पाऊँगी, कहीं कम ना पड़ जाए। ये भी डर लग रहा है। जी।
हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। तो हुँ। हाँ, ठीक है। तो म आप जो जा रहे हो, अ, आप अपने दोस्तों के साथ भी जा रहे हो या सिर्फ़ ये परिवार तक सीमित रहेगा?
उम्म, नहीं, मैं परिवार तक नहीं, मैं अपने दोस्तों के ही साथ जा रही हूँ। मतलब मेरी दीदी हैं परिवार के म साथ लिया जाए और 1 मेरी छोटी बहन है, और मेरी 2-3 और दोस्त हैं। तो हम लोग लगभग 5-6 लोग जा रहे हैं। तो ये परिवार भी है और दोस्त भी हैं, तो बोल दोनों का मिल के ग्रुप ही है एक तरह से। जी।
अच्छा। दोनों हैं। हाँ, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा आपके साथ कि आपका दोस्त और परिवार से दोनों से संयम बँधा रहेगा।
हुँ, हुँ।
हुँ, ठीक है। अ, तो अ, आपको मैं ये सुझाव दे सकती हूँ कि छुट्टियों की शुरुआत जो है ना तो अ, पहले आप सरल योजना बना के रखें, कि अ, बहुत अ, जितना हो सके आप जो भी अपने साथ के लिए कपड़े ले रहे हैं, उसे कम से कम रखें। ताकि आपको अ आसानी रहे। हर दिन आपको क्या करना है अ, ये बहुत सख्ती से नहीं लेकिन एक हल्के ढंग से आपको अपनी पैकिंग कर लेनी है। ताकि आप जहाँ भी घूम पाए, अच्छे से घूम पाए। अपनी ऊर्जा को आप पहचानिए। सुबह के समय अगर आप ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो उस समय टहलना आप। आपको उ उस समय आपको पढ़ने का भी है क्या मतलब आप पढ़ने का भी अ, समय निकालना चाहते हो उ उस उस टाइम पर?
जी।